А вот какая песня у тебя ассоциируется с городом, где ты выросла?
Но если честно, там знаешь, у меня вот нет там какой-то одной там с песни, да там и всё, вот только она ассоциируется. На самом деле у меня тут, как скажем, целый плейлист. <laughs>
Ну, тем не менее. Да. Мгм. Хорошо. Ну, надо с чего-то начать, э, все-таки, да. М
Ага. Да. Мгм, ну, смотри, я в принципе выросла в таком маленьком городе, да. М, это было в России, там, в Республике Татарстан. И поэтому мое детство такое, скажем, классическое татарское детство. Я жила с бабушкой, то есть с родителями и бабушкой. И вот у меня бабушка, она там, знаешь, она любила вот эти вот, э, включить татарские песни. Там у нас был кан канал ТНВ и, соответственно, она там постоянно слушала этих татарки певцов, концерты, иногда мы с ней ходили на эти концерты, вот и да да да. И знаешь, самое вот 1, что мне в голову приходит, какая песня у меня ассоциируется с городом это гимн республики Татарстан.
Мгм. Так. Мгм. Так. Ну, интересно интересно. Ага. Ну, интересно, правда. Ну, то есть ты его, а, э, там есть слова?
Да. Да там, конечно, там есть слова. Знаешь, почему она ассоциируется у меня? Вот я тебе могу объяснить. А, в первую очередь все, э, праздники в школе, м, <clicks tongue> все праздники в городе это День города, там День Республики, День Сабантуй, и так далее. Всё начиналось вот с этого гимна. Вот.
Да, да. Мгм. И получается ты его выучила, прям ты знала весь текст?
В текст знала, мы в школе его учили, но, конечно, сейчас я его не напою прошло там не знаю 20 лет, как я школу за закончила. Да да да да да. Да.
Но и, да да да. Но тем не менее так сказать есть, э, какие-то остаточные, м, э, знания текста. Мгм.
Да. Например, если сейчас мелодию включишь, там, например, ты мне включишь, и так далее е там 10 гимнов я най скажу какой гимн Республики Татарстан.
<chuckles> Так. Хорошо.
Да да да. Да. Ну то есть ага, да, говори.
А, так, то есть, ну гимн, да. Получается, что, э, м, именно песни на, э, как родном языке, да, получается, это это были такие, а, воспоминания именно, э, с, э, местом рождения. А вот какие-то, может быть, а, какие-то конкретные истории, может быть у тебя тоже вс так всплывают в памяти, э, а, связанные с тоже, может быть, с песнями, э, по дороге куда-то. Есть такие воспоминания?
Да. Да да да. Да. Да да он на татарском поется. Мгм. Конечно, да. Да. Мгм. О, да да, слушай, вот я сейчас, ну там каждый день вожу своего ребенка в сад. И вот иногда у меня такая вот ностальгия, я там включаю "Яндекс музыку". Я до сих пор фанат этой этого приложения, а, и у меня там есть моя подборка- это вот татарские песни. И вот я, м, очень люблю включать, там есть, э, знаменитая такая татарская певица- это Фания Ферхи. А, и вот и она, пи э, ну у нее там про любовь тоже, э, и у нее есть про родной её город, а, ну точнее даже не город, а про деревню свою. Вот как она там возвращается, как приходит на родник, где она там гуляла, где она была в детстве. И вот вот это вот зажигательная такая песня. Она вот меня, как скажем так, возвращает вот в родительский дом. Да, да да да. В родительский дом, как мы там с моей бабушкой ходили к ней на концерт. Она вот там приезжала к нам в город, а, и вот я прям помню, как мы концерты по телевизору ее смотрели. Я, конечно, скептически ко всему это относилось в детстве, так скажем.
Мгм. Так. Ага. Ага. Мгм. В прошлое, да, в детство такое, мгм. Мгм. Так. От
Вот, ну типа, чё там бабулька какая-то вышла, чё-то спела, зачем меня потащили? А вот, а сейчас я прям. Да, а, сейчас я прям вообще люблю ее послушать. Вот.
Ага. М-да, интересно. Интере А вот в этих песнях, или конкретно может быть в этой, а, м, э, в этой исполнительницы, да, что больше, э, ну трогает что ли или, м, <grunts> впечатляет? Это тексты, это мелодии, это какой-то ритм, или просто голос? Вот, э, что больше нравится может быть? Мгм.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну, скажу тебе так, что мне очень нравится вообще всё. И вот то, как она поет, то есть бе без вот этого, знаешь, какая-то спокойствие. Вот она поет, и вот какое-то спокойствие в этих песнях. Она спокойно поет, без вот этих, знаешь, современной музыки. Вот это, без бита какого-то без вот этой, так скажем, м, накладность
Мгм. Ну то есть это песни все-таки больше про смысл, про текст. Мгм.
Да. Вот Да. Да да да, вот это самое главное. И вот она вот ш поет то, что она возвращается в родной дом, как бы там она далеко не была, да. И вот всё равно то, что вот эта связь с твоим родным городом, с твоим родным св деревней, ну, она на сама из деревни. Да вот она про деревню свою поет там, село или деревня. И вот каждый раз, когда я вот я ее слушаю, мне прям вот я прям вспоминаю, как я с своей бабушкой была. Вот как вот мне было да я была маленькой, когда я жила в этом маленьком, э, городе, когда он мне казался огромным в свое время. Вот.
Мгм. Да да да. А вот за эти годы как-то менялось, а, восприятие песен и мелодий этих? Или это всегда просто возвращение вот, э, в детство или был период, когда ты допустим, м, не слушала совсем или, э, слушала других исполнителей, и как бы ну вот как менялось у тебя это ощущение вот конкретно музыки на татарском языке?
Мгм. Мгм. Ну смотри, вот я, когда жила там в городе с родителями, да там и с бабушкой, то, конечно, часто слушали мы эти песни. А потом я уехала после 11 класса и, соответственно, уже не жила в своем родном городе, по сей день не живу там, да. И я как-то отстранилась от, э, так скажем, татарской культуры, хотя жила там в Татарстане, да. Как-то, знаешь, вот этой вот связи, наверно, эту связь поддерживала бы, как раз, бабуля. Вот бабуля, вот это вот ее там отношение к этой татарской культуры. И потом, когда я уже уехала за границу, вот так скажу. Тогда я почувствовала, насколько мне не хватает вот этой вот
Мгм. Так. Ага.
культуры татарской. Вот я, т как говорится, ты понимаешь тогда, когда ты теряешь вот это вот к Да. Ага.
Ага. Корни корни, да. Ага. А вс а вот ты, м, на татарском только песни слушала и пела, может быть с бабушкой, да? Или вы разговаривали там, в семье, с родителями? Как это было у вас?
Мгм. Слушай, ну, я, это мой как 2 язык, да который я хорошо ж ну конечно, щ без практики он теряется, да как и любой другой язык да. Но вот я стараюсь практиковать его. То есть, э, у нас здесь есть, э, за границей татарской диаспора. Мы встречаемся раз в полгода, там раз в 3 месяца буквально вот недавно, дня 3 назад с собирались. И то есть мы разговариваем там на татарском языке, чтобы вот это вот, как скажем, <clicks tongue> а, было с кем поговорить. И вот это вот языковая у с да да да сохранить. И вот знаешь ш э, вот я говорю, вот только тогда я поняла вот то, что вот действительно я потеряла вот эту вот связь со своей культурой, вот когда переехала уже за границу. И вот сейчас потихоньку собираю этот пазл.
Мгм. Мгм. Так. Мгм. Сохранить его, да. М Да. Мгм. То есть, э, хочется, да, э снова, м, как бы и в и возвращаться к этим ощущениям детским с одной стороны, да, а с другой стороны ам, эту ну связь, да, эту культурную такую связь сохранять и с, э, родными, да, местами, и с людьми, как бы, своей, а, ну с с своего ие своей языковой среды, да, получается так. Мгм.
Мгм. Конечно, да да да. Конечно конечно. Мгм. Конечно, да да да да да -да. И вот знаешь, есть еще одна песня, э, то есть есть "Салкын чәй", я не помню, кто он исполнитель, но тоже известный ак этот, м, так скажем татарский певец. Это типа "Холодный чай" называется. Я в детстве, типа "Салкын чәй", ну типа холодный чай, холодный чай. Чё это такое, да? Ай, лун думаю, и вот знаешь, вот я буквально, не знаю, месяца 3 назад решила вслушаться в текст. Я думаю, блин, а он же, а, о таких серьезных чувствах говорит. Ну, типа там вот и вот, то есть, а, ну, там про любовь, про то, что говорит, что вот чай остыл, а я до сих пор тебя сижу жду. Вот. А ты придешь, а у меня уже чай да настолько остыл, там. Ну, то здесь вот опять же про опять вот без вот, как скажем, современного уклада, а просто голосом и вот, м, как скажем, свои интонации они вот передают вот татарские певцы с вот ск Да да да-да да да, я прям, ну, вот
М Певица. Так. Ага. Про любовь. Мгм. Да да да. Настроение настроение, да. Мгм.
воодушевлена. Я часто говорю, слушаю, у меня сын, хотя он и так изучает 3 языка, да, <laughs> а, а четвё
Так. Еще татарский сверху, да. Мгм.
Да да да. И вот он говорит: "Мам, чё за язык?" Я говорю ну татарский. И он говорит, а мне учить его надо. Я говорю не надо, если захочешь, я научу. "Не, не хочу". <laughs> Ну вот.
Мгм. <chuckles> Но он какие-то слова знает, он что-то понимает или нет. Мгм.
Нет, <exhales> вообще нет. Нет нет нет. Он говорит, типа, и так каша у него. Он иногда идет, то ли на английском, мне хочет сказать, у него половина слов на английском, завершает русским. И вообще, и там у него такая каша просто в голове. Я такая
Мгм. Ну да в этом случае наверное пока рано, но как бы есть по по крайней мере он знает если захочет да у у кого спросить, где изучить, так сказать, начать изучать язык. Мгм.
Да, да да. Мгм. Конечно, да, да. Да вот, и я такая, блин, но это вот я говорю, вот эти песни у меня ассоциируются реально с городом. А еще вот знаешь такой, а, классический, наверно, сейчас популяризированная песни, да это вот Надежды Кадышевой. Да мне просто бабуля тоже фанат была этой женщины. Я тоже думаю чё за бабка, ч ч
Мгм. Так. Мгм. Ю в возвращается популярность, говорят. Мгм.
Да да, и вот и я говорю: "Чё за бабка? Чё поёт?" Но я знала эти песни из детства, да- чё про чё, зачем. Помню клипы даже её да там вот эти вот и, и там колдуньи там, мужики, там напомню на вот этой лодке плывет, и бабуле так, м, так нравился ей этот актер, который на лодке плывет. И она говорит: "Вот смотри он там плывёт к ней". А она берет эту лодку, откидывает. "Эх, хороший мужчина". <laughs> Да.
М. Так. <chuckles> Ага. Да, интересно. М-да. Ну то есть вот, а, есть, действительно, получается, что основные песни это, э, те песни, которые нравились бабушке, да?
Мгм. Мгм. Да, вот вот именно то, что понимаешь это, да, у меня там и свои там были, да песни, но вот именно вот то, что вот прямо ассоциировало т сь то время, когда я там, я жила в своем маленьком городке, да. Вот именно то, что вот я не говорю, что мне они не нравились в детстве. Я просто не понимала, наверно, больше смысл этого. Вот как скажем.
Мгм. А сейчас ты ты задумываешься, как вот эт эта музыка, а, передает передает ли она действительно настроение вот маленького города, скажем так? И насколько она туда вписывается больше, ли она вписывается, ну, я не не только говорю про язык, например, а, м если песня на татарском но и, а, песни на русском языке- насколько они отличаются, да, вот по популярность в маленьких городах от каких-то столиц там, да?
Эту Мгм. Мгм. Мгм. Ну я поняла. Да. Мгм. Конечно. Мгм. Ну вот, мне так кажется вот. В столице, если ты там живешь, у тебя этих концертов, там как скажем, хоть отбавляй, и 1 выступит, и 2 выступить, и 3 выступит. А вот чтоб к нам, даже в маленький город, вот приехала даже татарская певица, да, для нас это целое было событие. Мы там собирались, мы там одевались, там знаешь, это как будто я не знаю, э, какой-то президент приехал, да и мы там идем показываться, какие мы молодцы, красиво одетые. Вот для нас это было вот так и поэтому, наверно, у нас вот это вот. А, вот эти песни они так сильно ассоциировались вот с городом нашим, да потому что для нас это был целый праздник. Вот так скажу.
Мгм. Конечно. Мгм. То есть вы так выходили, на, ну, как бы, в люди выходили, да, так сказать красиво одеться, чтобы послушать именно какой-то концерт, м, что достаточно редко было, да, получается? Мгм.
Мгм. Мгм. Да да да. Конечно конечно. И вот я говорю, когда вот всё равно ты живешь, там, а, общаешься там с др э, с друзьями, которые там выросли, например, в больших городах многомиллионниках, да и у них соот совершенно другое отношение к этим песням, у них другое отношение вообще к этим исполнителям. Да чё, у нас там много было, там мы там с бабушкой чуть ли не каждую неделю ходили на концерты. И я такая: "Э. А мы там раз в полгода могли на концерт сходить к какой-нибудь татарской певице". Вот это в э, ну вот это же вот тоже это очень с вр важно. Ага, м, ну не знаю вот кор ага.
Ну да. <laughs> Ладно. Конечно. А эти песни они были в основном в виде клипов, или это были записи на каких-то, э, ну, магнитофон какой-то, что-то еще?
У меня у бабули были много кассет вот этих для магнитофона, вот этой и Надежды Кадышевой, и, э, татарской те Ну там, знаешь, такие сборники были, там сразу там на одной кассете записан там тел целый сборник, а, этих татарских певцов, не только 1 там певицы, да, но там целый сборник, и у тебя там уже выстраивается песня следующие, да, которые ты там, эм, любишь, которые ты ты переслушиваешь, а потом уже больше бабуля начала смотреть это как, э, клипы, или как концерты. Вот так скажу.
Мгм. Ага. Мгм. А когда застолья были, пели эти песни?
О, ты что это вообще! Это это отдельная история. Да, там, знаешь, там соберутся да да, там, а, соберутся какие-нибудь бабулины подружки тоже к этот татарки, да и русские тоже подключались. На самом деле, если ты живёшь в Татарстане, ты, а, хочешь не хочешь, ты всё равно впитаешь какие-то слова, какие-то язы язык, всё равно ты впитаешь в себя. А, пусть не так хорошо, но всё равно ты впитаешь его. И вот они пели там вот эти вот татарские песни, э, национальные песни там вот знаешь такие именно такие, как скажем, фольклорные такие песни, тоже конечно пели они там вообще которые они там в детстве со своими бабушками пели, соответственно, потом они со своими подружками пели их, мгм.
<chuckles> Да. Отдельный жанр, я бы так сказал, да. Мгм. Всё равно знаешь. Мгм. Мгм. А вот ты не переняла эту традицию, э, застольных песен, нет у тебя такого?
Ой, <clicks tongue> наверно нет, я их, э, мне не нравятся они
Или это с возрастом приходит, когда вот люди или это все-таки ушедшая традиция, когда люди собирались, и не было такого, э, так ск таких возможностей с различными гаджетами, э телевизорами, магнитофонами, и всем остальным. И вот эта застольная песня- это был единственный источник музыки.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да. Мне кажется, вот ты прав, то что это было единственное, как-то там включить, э, как скажем, концерт, там к чё идет непонятно, да. А тут вот прямо они хотели вот настроение, там не знаю, под такую застольную, про любовь спеть, там- про любовь поют. Хотят там погрустить- про грусть поют, да. А здесь вот, ть наверно и, м, и нет такой традиции, потому что есть уже интернет. Да там всякие колонки, умные колонки, наверно уже оно оно с теряется.
Мгм. Мгм. То есть такой у ушедший, или уходящий жанр получается, да. Мгм.
Да да да да да да. Ну наверно в деревнях он еще остается. Вот. Мгм.
Возможно, да. Интересно интересно действительно. А, спасибо, что поделилась своим опытом о том как, как у тебя в детстве были эти разные песни на разных, на самом деле, языках. Это очень, э, м, здорово, что ты помнишь, а, что ты сохраняешь язык, а. Спасибо.
Да да да. Да и тебе спасибо за то, что послушал меня. Поговорили мы с тобой за твой вопрос. Мне было тоже приятно вспомнить. Спасибо тебе. Да, да пока-пока. Пока.
Да. Взаимно. Па